Nghe lạ nhỉ? Thế à? Ờ, lạ thật.
Nghe hơi lạ, đúng hông? Ờ, lạ, tại cái đó chỗ mình mới có thôi, nó nó cái bún tôm nó khá là giống, ơ, món bún quậy ở Sài Gòn, nhưng mà nó hổng có nhiều, à, nó chỉ có tôm thôi. Với lại là, kiểu, tôm người ta sẽ, a, sẽ, a, giã ra có có gì ta, có cái vỏ luôn chứ hổng phải là, kiểu là, một một một cục chả y như, ơ, bún quậy, nước thì cũng y chang luôn nhưng mà người ta người ta sẽ nêm vô nữa.
Ồ! Giã ra có gì? Ừ. À, có luôn. Ừm. Ờ, ồ!
Còn nước ờ, nước bún quậy thì, à, mình thấy, a, hơi lạt hơi lạt so với, a, bún tôm.
Nêm vô, ừm. Hay nhỉ? Ờ.
Còn, kiểu, buổi chiều thì, ờ, nếu mà đi tắm biển đồ các thứ á, thì mình sẽ ăn, a, chả cá rau răm, rồi, ờ, bánh cuốn các thứ, nói chung là cũng ngon, ờ.
Ồ! Ờ. Chả rau răm. Công nhận là cái món chả cá rau răm á, ừm, cực kỳ với hợp nhau. Mình là thường thích rau răm hơn mà chả cá thì cũng thích vừa vừa, mà kết hợp lại chắc chắc đỉnh cao ẩm thực luôn ha.
Kiểu bình thường ở cái quán á. Ờ. Ê, ngon thiệt nha, ý là, ờ, kiểu, sao ta, ơ, cái chả cá nó hổng có giống cái chả cá bình thường mình sẽ ăn trong bữa cơm mà nó nó mỏng hơn, xong rồi, kiểu, nó cuốn với rau răm với xoài xong rồi lại chấm với cái sốt, a, ờ, cái sốt cay cay của nó nữa, nói chung là ngon.
Ừ. H Có ha. À, cuốn rau răm. Nghe thèm thiệt. Ừ. Nghe thèm thiệt bạn ơi.
Hình như mình thấy ở chỗ gò, ờ
Sài Gòn thấy chả chổ nào bán vậy luôn?
Bạn nói đi. Ê, Gò Vấp có, ý là bữa mình thấy mình thấy ở Gò Vấp có.
Sài Gòn vẫn có chỗ nào bán phải hông? Vậy à. Ờ ha.
Cái quán nó nó bán, ơ, chuyên về đồ Bình đồ ăn Bình Định luôn. Ưm, nó tên là Quán xứ Nẫu gì gì đó.
Xa mình thế. Ồ! À, à, xứ Nẫu. Xứ Nẫu là
Nhưng mà mình thấy nó bán đắt hơn ở quê mình, ừ.